อืม โอเคเลยค่ะ อันเนี้ยค่ะ เราต้อง อ่า บอกก่อนเลยเนาะว่า ปัญหาเรื่องมือถือที่เข้ามารบกวนการทำงาน หรือว่ารบกวนเป้าหมายใหม่ ๆ เนาะ ที่เราอยากจะสร้างทั้งนิสัยใหม่ ๆ ด้วยเนี่ย มันเป็นเรื่องที่หลายคนน่ะค่ะพบเจอมาก ๆ เลย อย่าพยายามโทษตัวเอง หรือว่ากดดันตัวเองมากเกินไปนะคะ เราอะค่ะ อยากจะ อ่า สอบถามเลยค่ะว่าปกติแล้วอะ ถ้าเกิดว่าไม่เล่นมือถือเลยอะ เราพอจะมีแบบ อ่า สิ่งไหน หรือว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างไหมคะ? ที่จะมาช่วยให้เราเหมือนมีสมาธิมากยิ่งขึ้นน่ะค่ะ
ค่ะ อืม โอ้โฮ มันไม่มี ไม่มีเลยค่ะ เพราะว่าพอเราจะตั้งใจจะอ่านน่ะ มันอ่านได้ไม่ถึง 2-3 บรรทัดอะ สติเรามันเหมือนล่องลอยอะ แล้วเราต้องกลับมาอ่านบรรทัดเดิมซ้ำอีกครั้ง เพราะว่าสิ่งที่อ่านไปก่อนหน้าเนี้ย มันไม่มีอะไรเข้าไปในหัวเราเลย จนเราต้องแบบ เฮ้ย ไม่ไหวแล้ว ไปดูติ๊กต๊อกดีกว่า แล้วพอดูติ๊กต๊อก สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือที่บอกเลยเนาะว่า ใช้เงินเยอะ
อืม อืม อืม ค่ะ อา เออ อือ ชอป อือฮึ
เพราะว่าที่เราดูมันไม่ได้เป็นเพียงแค่คอนเทนต์ บางทีมันจะมีขึ้นมา เขาก็จะ อืม มันทำเป็นนั่งเล่าพูดเรื่องราวอะไร สักพักหยิบของออกมา สักพัก ถ้าสนใจกดตะกร้าเหลืองหน้าโพรไฟล์ได้เลยนะคะ นี่ เราก็ไปกด กดตะกร้า
อืม ค่ะ อืม ค่ะ เพิ่มความสนใจ โอ๊ย อะฮะ เข้าใจเลย อืม นอกจากจะช่วย เหมือนจะช่วยคลายเครียดและเพลินแล้ว มันก็เหมือนต้องเสียเงินไปด้วยเนาะ ฟังดูแล้วมันก็เป็นข้อเสียเลย แล้วยิ่งแบบดูดึก ๆ ด้วย อันนี้อยากจะเตือนเลยนะคะ ปัญหาเรื่องสายตาที่จะตามมาเนี่ย ก็อันตรายมาก ๆ เลยค่ะ แล้วเราอะค่ะ อยากจะแนะนำเลยนะคะ วิธีแรกที่อยากจะแนะนำคุณเนาะ ในการแบบปรับเปลี่ยนนิสัยใหม่ สร้างนิสัยใหม่ อย่างการอ่านหนังสือก่อนนะคะ ก็แนะนำค่ะ ให้ลองเลือกเวลาที่เรารู้สึกว่า โอเค มันแบบมันสบายใจ มันโล่ง แล้วไม่ทราบว่าเราพอจะมีเวลาช่วงไหนที่เรารู้สึกดี พร้อมสำหรับการอ่านหนังสือในแต่ละวันบ้างไหมคะ? เพราะว่าจากที่ฟังดูแล้วอะ เราก็เหมือนทำงานเลิกดึกเลยใช่ไหมเอ่ย?
ใช่ อืม มาก อืม